Totoo, totoo. Yung estimation din kasi minsan diyan tayo nagkakamali, eh. Parang minsan or minsan talaga may mga pagkakataon na, hindi naman natin siguradong dadalo itong, ah, pamilya or itong, ah, ah, mahal natin sa buhay or kaibigan tapos ini-ek inaano natin sila, parang sinasama natin sila sa bilang. Which is hindi ko nakikitang, ah, tama pa din, di ba? Dapat, ah, mays kay may sureness ka na pupunta kasi kung ano, baka masayang lang din. Parang ano, meron meron ka na dapat assurance na pupunta itong mga tao na 'to, na kabilang sa listahan mo para hindi naman papaa kahit papaano masayang. Kung may masayang man, hindi ganun kalaki. At least, di ba, mapapakinabangan niyo pa.
Hmm. Mm. Mm. Mm. Oo, saktuhan lang dapat. Yung tipong ano, manageable. Kung may iuuwi ka, yung tipong isang gabi mo lang kakainin. Hindi yung tipong 1 week da kakainin, di ba? Sobrang, sobrang dam dami na nun.
Oo. Totoo, para may pa Totoo, may parang sab masabi lang natin na, "Oh, may pangkain pa tayo bukas." Or kung sobra-sobra talaga, at least, oh, magba ano, ma ialok mo sa ibang tao na parang, ah, "Oh, mag baka gusto niyong magbaon. Baka para may makain kayo sa bahay. O kaya padalhan mo si ano." 'Yong halimbawa, may naiwan sa kanila. "Padalhan mo si ano, 'di siya nakadalo. Para makatikim din siya ng, ah, handa natin," 'di ba. 'Yon 'yo yon 'yong mga dapat at para sa akin, eh, ah, kino-considered natin na, ah, dapat nating gawin, 'di ba. Ah, ikaw ba, ah, kayo ba, may mga, ah, favourite ba kayo na inihahanda or, ah, halimbawa, ah, may pa sa pamilya mo, parang, "Gawa ka naman nito, kasi favourite namin 'to. Para matikman din ni ganito." May mga ganun ba kayong instances na ginagawa mo or ikaw, meron may nire-request ka rin ba na parang, um, "Tita gawin mo naman 'to, kasi masarap 'to," ganon?
Yun, oo, pwede. Mm. Legit, mm. Mm. Ah, okey.